Olha, eu acho que eu estou naquela crise da meia idade e ela chegou meio cedo para mim.
Sério. Como assim? Como que você começou a sentir os sintomas?
Olha, para mim bateu muito quando eu fiz 30. Então essa crise ela vem caminhando ao meu lado há, aí 3 anos, porque eu fiz 33 agora em setembro.
Ok. Aham.
E eu lembro que quando eu tinha 25 anos de idade, eu me casei. Eu achei que eu já tinha meio que resolvido a minha vida naquelas caixinhas, sabe.
Sim. Aham.
Formado, casado, enfim, mas daí mudei de país. Ah, meu casamento acabou. Aí eu lembro que dos 30 eu pensei ah, estou velho, eu tenho que viver mais intensamente antes que na minha cabeça eu ia, sei lá, começar a envelhecer e tal. E foi até bom ter feito isso.
Ok. Aham. Você acha que o evento que pode ter desencadeado essa crise foi o término do seu matrimônio?
Eu acho que de certa forma, sim, porque eu perdi as certezas, sabe. E aí hoje eu me vejo com 33 anos de idade, meio que sem saber para onde eu ia. Às vezes eu me pergunto assim: "Será que eu entro num relacionamento e e fico sério e tal e construa uma vida a 2 ou".
Aham. Uhum. Meio que acabou a tua certeza, né. Você estava super seguro e tudo o que você estava fazendo e ele te deu um baque.
É mesmo eu não estando feliz, eu estava seguro. Olha que loucura, uhum.
Sim, é aquele conforto, né. Digamos.
Exato. E aí ou ou será que eu vivo uma vida de solteirão e começo a viajar sozinho. Eu realmente não não sei o que fazer. É tão engraçado, porque quando eu decidi que eu ia vi fazer minhas coisas sozinho, eu começo a namorar.
Uhum. <chuckles> Sim. Olha, tipo que você meio que não me suporta sozinha, não me suporto fazer esses planejamentos todo sozinho, então aí tu meio que namora.
Não acon pare engraçado porque eu comecei a namorar o meu ex-marido em 2017 da mesma forma, parece que é só eu ficar bom, bem sozinho, que aparece alguém.
Aham. Ai, então é quando você tá no seu momento mais positivo, que é um momento certo, né.
É, eu imagino que sim, mas daí, por exemplo, aí agora eu tô há 4 meses conhecendo uma pessoa, que já me fa me fala de namoro quase toda semana.
Aham. Uma pressão em cima, né.
É, e eu meio que saio pelo escanteio.
<laughs>
Tenho medo de virar pra pessoa e dizer assim, não, vamos só vamos seguir só se conhecendo e tudo mais, e a pessoa fala não, eu quero algo sério, então vai viver a sua vida e viva a minha.
Sim. Ai, então você meio que fica naquela, no meio termo, né, no momento, não toma uma decisão e nem fala exatamente o que você tá pensando pelo f medo de ir, ele pode até terminar.
É. Uhum. Porque pra minha sorte, ele decidiu o que eu que tenho que pedir ele no namoro.
Ai, que bom. <laughs>
Ele virou pra mim e falou assim: "Quando você vai me pedir em namoro?", sabe. <sniffs> E teve um dia que eu falei pra ele assim: "Eu não vou te pedir namoro." e ele, eh, falou assim: "Ah, vamos ficando, então." Só que eu vi o sabe quando você vê o brilho no olho da pessoa apa apagando?
Sim. Ah, que você meio que deu uma decepcionada nele nesse ponto, então.
É, só que assim, aí eu falo para ele, eu digo: "Eu estou ficando com você, só com você, te priorizando, a gente já tá namorando. A gente ainda só não oficializou", aqueli que é aquela coisa de usar aliança e tal. Ele é muito ele é muito dentro da norma, sabe.
Sim. Aham. É, exato. Quer o título. Sim.
E enfim, eu e meu ex-marido, a gente só foi usar aliança quando a gente casou.
Olha, é o que realmente, né, aliança é pra quem tá casado.
Uhum, e aí, eu tô nessa nessa essa minha crise, ela se intensifica agora por eu estar nesse relacionamento
Uhum.
hã, e também a questão de que, depois que eu me separei, eu vivi dois anos com meu ex-marido na mesma casa e ele vai embora aman
Sim.
Eu estou falando disso a semana toda, assim, para as pessoas. É uma contagem regressiva, sabe?
<laughs> Você meio que está se preparando mentalmente, né, para uma man nova fase que você nunca viveu.
É, ent E, assim, eu sei que tá tudo muito positivo, sabe? Foi como o meu namorado atual falou. Ele disse: "Você está com a faca e o queijo na mão. Você está reclamando do quê?"
Uhum. Olha, isso é uma ótima análise. Qual é o problema? Se você vai conseguir fazer as coisas que você queria fazer, né, qual o problema?
Uhum. Ex exatamente, exatamente. É, é engraçado, porque isso aí só faz eu me sentir ainda mais, eh, frustrado por eu não conseguir aproveitar o momento, mas eu acredito que tem que acontecer a troca de energia, que vai ser de amanhã em diante
Aham. Sim.
que a coisa vai desenrolar, sabe?
Olha, interessante isso, como é que tá os seus nervos? Você está, tipo, ansioso, estressado, com medo?
Então, eu estava igno Eu estava ignorando essa casa há muito tempo. Para você ter uma ideia: eu não lavava o banheiro desde junho.
Aham. Nossa, como que você conseguiu?
E como era a minha vez de lavar o banheiro, eu até falei para o meu ex: "Você pode lavar, depois eu lavo?", ele falou que não. E aí, e ele é assim, ele briga mesmo, sabe.
<laughs> Sim.
E aí todo final de semana eu sumia dessa casa, muitas vezes eu tomo banho na academia. Então assim, eu lavava o vaso sanitário, lavava a pia, passava um pano, fazia aquela lava ah, dava aquela higienizada do europeu, sabe. Isso. Mas esfregar o box mesmo, eu fui fazer ontem.
Aham. Sim. O básico, né. Olha.
Sabe. Então assim, eu estou sentindo que eu estou começando a reagir.
A sensação após você fazer o que você deixou, foi empurrando com a barriga, qual foi para você nesse momento?
Hã, foi uma sensação de limpeza mesmo, sabe. Parecia que eu estava, hã, limpando não só externo, mas internamente. Tanto que eu chorei muito enquanto enquanto eu fazia isso, liguei pra minha mãe, de limpei o banheiro falando com a minha mãe, tentei ligar para a minha melhor amiga no Brasil também, mas depois, hoje eu acordei com mensagem dela falando: "Me desculpa, eu estou trabalhando 15 horas por dia. Você está bem?" Eu falei: "Estou ótimo, amiga, só estou com saudades", poupei ela, sabe.
Olha. Aham. <laughs> Sim. <laughs> É, porque tanto não tem muito sentido, né, você depois querer desabafar naquele momento, que a emoção tinha passado já, né, que você já tinha dado uma estabilizada. Legal.
Isso. Aham. E aí, hoje o meu ex-marido, ele tá todas as coisas dele estão na sala.
Aham.
Sabe, aí ontem eu ainda dei mais que uma mais uma geral aqui, ah, joguei umas roupas minhas fora. Eu tenho eu tinha uma cami uma t-shirt, uma camiseta. É com preta com os vilões da Disney estampados.
Hum. Sim. Ai que legal.
É legal, é uma camiseta bem legal, assim, que não condiz muito com uma pessoa da minha idade, inclusive uma vez eu fui na minha dermatologista com ela e eu percebi que a minha minha dermatologista me julgou, então as essa
<laughs> Olha, e você se sente mal com esse julgamento das pessoas por causa de uma roupa sua.
Ah, nesse caso, eu me senti, porque eu pensei assim gente, eu estou com uma camiseta cheia de tipo assim, de bruxas, assim pode pa passar um desrespeito para a pessoa, não sei, né. Mas eu também não não gosto dessa camiseta, porque ela me lembra essa fase de fim de do casamento e tudo mais, aí eu joguei ela fora ontem.
<laughs> Ah, ok. Sim.
Sabe, eu jo maravilhoso, eu percebi que toda vez que eu jogo fora roupa, coisa que eu não uso mais que me traz sensação ruim, parece que eu estou fazendo um desbloqueio energético.
Ah, e qual foi a sensação? Aham. Isso é ótimo.
É.
É uma forma de você sair dessa crise.
Sim. Sim, sim. Então eu tô eu acredito que a próxima semana, o que vai me tirar dessa crise é isso, é trazer novos ares
Uhum.
para esse lugar. Mas eu já tô saben eu já tô preparado que o chororô vem.
Igual quando você lavou o banheiro, que é tipo uma sessão de descarrego, né. Você lavou, aí caiu a ficha de: "Nossa, eu vou fazer tudo isso sozinho. Nossa, como que vai ser", mas é isso.
Uhum. É. Assim, eu estou feliz em fazer sozinho, porque daí, hã, eu sei que do jeito que eu deixar, vai ficar.
Sim. Exatamente.
Sabe. Hum, e eu também eu estava com umas pastas de dente, eh, no no finalzinho, sabe, que eu dizia assim: "Ah, eu vou guardar, porque depois eu corto e uso o que está dentro".
Hum. Sim. <laughs> Jogou fora?
Joguei fora. Tudo que estava resti restinho, assim, eu falei: "Gente, eu estou guardando isso para quê?", sabe. Pa se eu sei que eu nunca vou abrir e usar, porque é super trabalhoso, e tal.
Tá vendo. Exatamente. É, que se você fosse usar, né, você faria no momento. Pega uma tesoura e abre, e acabou a história, né. Você vai ficar empurrando, é mais uma coisa que te bloqueia naquele momento.
Aham. Uhum. Então assim, eu estou nessa eu eu poderia dizer crise de meia-idade, porque eu estou com 33, e eu sei que as pessoas vivem em média 75 anos, então a meia idade realmente é 30 e tantos
Uhum. Sim. Exato.
né. 40, e olhe lá. Hã, mas eu tô eu estou numa pra mim, eu tô numa crise energética também, sabe.
Você tá meio querendo se livrar das coisas que te lembram aquela energia do momento da decepção, né?
Isso. E não é nem sobre sobre ele, é sobre quem eu fui. Eh, ou melhor, quem eu estava, porque a gente não é, a gente está, né?
Sim. Sim. Exato. A gente não é "Metamorfose Ambulante" que se dizia, né?
Uhum. É, verdade. A gente é essa metamorfose ambulante. E agora eu estou assim: eu queria muito poder, agora em novembro e dezembro, só descansar.
<giggles> Legal. Focar em você.
Sabe, tan Uhum. Tanto que eu estou indo para a cama todo dia por volta das, ah, 21h30, 22h e dormindo cedo.
Uhum. Ótimo.
Sabe? D aí, dá 7h eu já acordo renovado.
Isso é muito bom para a sua saúde mental, viu?
Sim, sim, né? Ontem eu não fui para a academia porque eu, hã precisei lavar o banheiro. Mas hoje, por exemplo, que eu não estou trabalhando, eh, eu vou para a academia mais cedo.
Uhum. Ótimo. menos você tem tempo de se dedicar 100% a você, né.
Uhum, e sabe Exato. E assim, há 2 meses atrás, em setembro
Uhum.
o que o que ia acontecer na minha vida era, eh, hoje eu tô de folga, porque amanhã eu ia pra Barcelona ver o show da Lady Gaga
Olha, que legal.
tivemos de cancelar, mas tudo bem, não realmente, isso não me afetou. Tá chegando tá chegando uma arara de pendurar roupa pra mim, que eu comprei pra organizar um quartinho aqui, fazer um closet para o meu ex-marido, não vai mais precisar também. Não sei se eu pego essa arara e pergunto se alguém quer, se eu doou, se eu falo para o homem voltar pra trás e tento o reembolso, provavelmente é o que eu vou fazer.
Ok. Ótimo. Uhum. Sim. É, tenta o reembolso. Se é uma coisa que não te serve, né, não precisa colocar no seu ambiente, já tenta vol mandar de volta.
Isso. Uhum. Pois é, então você imagina, há 2 meses atrás, meu planejamento até o final do ano era completamente outro
Aham.
sabe. E aí agora, hã, eu tô me vendo, não só no planejando, mas o fazendo mesmo, agora eu tô fazendo algo completamente diferente do planejado.
E como que você tá se sentindo com isso, no momento?
Eu tô sentindo que eu tenho que dar uma de Zeca Pagodinho.
<chuckles> "É devagar, é devagar", não?
Não, "deixa a vida me levar, vida leva eu".
Ótimo, muito melhor.
Né. Porque eu planejo, planejo, planejo, a vida v chega pra mim e fala: "Não senhor, vai ser assim".
Perfeito. E muitas vezes pode te surpreender positivamente, né.
Sim, da última vez me surpreendeu, inclusive, então isso me traz esperança.
Muito bom, eu fico muito feliz que você esteja esperançoso nessa nova fase.